Невозможно. М, какой тут будет компромисс? Давай давай, ты будешь выпивать только в какой-то конкретный день, когда мы с детьми уйдём из дома, а мы вернёмся, ты уже трезвый. Вот это компромисс.
<laughs> Да. Ну да, это ваще странный такой компромисс, вообще, правда.
Ну, я это единственный компромисс, который можно придумать. И там, не знаю, н на таких-то, в дв э, 1 выходные в месяц нажирайся, мы уезжаем. Ты возвра мы возвращаемся, а ты <chuckles> да, а ты уже свежий.
Но Нажирайся. <laughs> Слушайте, но мы вот с мужем выходили на компромисс, а, в плане того, ну, у меня там не алкоголик, а, ну, он любит там пиво. Я ему, что пиво ваще вредно для мужчин очень сильно. Я, п я понимаю, что, как бы, мужчины любят пиво, не знаю, почему-то они его прям любят, невероятно, у них какая-то прям зависимость от этого.
Мгм. Да, э, фитоэстрогены. М, я не знаю, к это, как говорит мой немец, это, говорит, вообще золотая вода. Как-то так он у меня называет.
<laughs> Слушайте, а немцы же любят, да, пиво? У них же это, ваще, прям в традициях. А как они вот, э, остаются, вот, я не знаю, они, у них получается, в форме ос
Обожают пиво. Мгм. Они не пьянеют долго.
Нет, а в форме оставаться физически?
А форме, они на много спортом занима А, хотя, господи, мой вообще не занимается. Он просто стройный от природы. Много, э, у них другой тип стра старения. Там не славянский. И они стро и они с они не не, это, не стареют как-то медленнее и, ам, едят, может, как-то поменьше. Но не все, естественно.
А, да? Как н в отличие от славянских? М, интересно. Ну, а пиво они а пиво они много пьют?
Э, когда как. М, ну, он, а, один вот этот дома, вот это, с полторашкой не сидят, я думаю. Тока если где-то вот в, компании. Мой не пьёт много пива, не знаю, 1 бутылка в 2 недели, может, в месяц даже иногда. У него другие унего другие пристрастия легализованные.
А то, мне кажется, вот эти традиции смотришь там или какие-то истории. Мгм. Мгм. Ну вот у нас, у нас, допустим, а, вот с ситуация была, что, ну, как-то какие-то выходные, и, допустим, и перв или было какое-то время, вот как мы переехали, а, мы в тёплом климате, и вот у мужа было желание там: пришёл с работы, выпил там пивка. Я ему там: "Ну, это как бы не очень хорошо. Это не очень хорошо". И там это для фигуры там есть вред и тому подобное. Я говорю: "Мне не нравятся там пивные животы, например, поэтому как-то надо, э"
Мгм. Расслабиться. Конечно, к этому же привыкаешь. Мгм. <tsk> Ой, да.
и и как-то говорю: "Надо приходить к компромиссу, что если мы выпиваем, то это не каждые выходные". Не каждые.
Мгм. Э, да, вроде как считается, что если человек выпивает даже раз в неделю, то это уже какой-то пассивный алкоголизм.
Ну, мне кажется, вся пла вся планета Земля, э, это павсивные пассивные алкоголики, да, ну, если уж так смотреть.
Да, в том-то и дело. Как бы, да, я не знаю людей, которые так редко выпивают.